Quais artistas você poderia dizer que fazem parte da sua identidade musical?
É nossa, eh, tis ah, tem vários, né. Na eu acho que eu so sim. Na verdade, eu sou daquela geração da década de 80, sabe, quando você é adolescente na década de 80, 90, então ai ai eu eu eu até hoje acho que não não tem artista melhor que os artistas que da época dos anos 80. Não sei por que é uma coisa. Eu acho muito engraçado, porque eu tenho um filho de 18 anos, que também acha isso. Ele gosta das músicas dos anos 80, falei pelo menos tem se eu posso não ter ensinado nada para ele, mas bom gosto musical, ele tem. <chuckles> É.
São muitos? Sei. Do que da sua época. <chuckles> Aham. Ele tem, não e eu achei que ele ia dizer que ,ah, ele achava que as músicas da época dele eram melhor, mas ele concorda com você, então.
Ele concorda, ele concorda, ele gosta. Ele toca guitarra, gosta de tocar música de rock gosta de tocar rock e o rock dos anos 80, ele gosta. E as
Ah, e aí são artistas ou grupos que você acha que são os os que mais representam essa fase?
Olha, eh, é o artista, mas a banda também, né? Por exemplo, o Bon Jovi, né, o e eu Nossa! Eu Bon Jovi, Guns N' Roses e Queen foram assim, o que, eh, fizeram parte da minha identidade musical, assim demais, por quê? Eh e o Bon Jovi não era só o Bon Jovi, ele tinha aquela banda, né, dele, o Gun e o Guns N' Roses e o e o e o Queen, por quê? Porque, na verdade, do Queen não era o Queen, era o Freddie Mercury, né? Então, assim, mas fazia parte daquela daquele grupo todo
Uhum. Uh. Sim. Sim.
por que que o e eles fizeram parte? Porque, eh, eu acredito que eu vou, eh, hoje Inclusive, hoje em dia você vê isso muito mais, com mais frequência, do que no passado. Às vezes, os artistas ficam fi artistas ficam famosos por conta de um trabalho que eles fazem, uma música que virua viraliza e principalmente hoje em dia, né, que, né, tem a gente tem a as redes sociais, as a as coisas acontecem muito rápido, muito instantaneamente e naquela época, eh, o os artistas, eu acho que eles tinham que manter aquele sabe, aquele sucesso.
Hã. É verdade. Uma coins com a consistência, um conteúdo, né? Eu acho que eu entendo e aí eles tinham que ter, por exemplo, era um disco inteiro que tinha que ser bom, porque aquilo algumas músicas, 3 ou 4 iam tocar nas rádios, aí 1 música ia fazer parte de novela, né, de trilha sonora. Uhum. E eles o que eu acho que eles têm de só uma parte, é que eu eu achei curioso que você mencionou 3 artistas e grupos que são muito assim, visualmente também muito fáceis de identificar, né? Assim, estilo rock, estilo, eh, o o Freddie Mercury. É, com aquele estilo todo diferente também, né.
Isso, uhum. Sim. Sim. Exato. É, é. Então o que acontece Hum. Sim, é. Pop mesmo, é. É, é. Então, e e e e então assim pra vo olha pra você ver, esses artistas, eu tô dizendo, não tô tô dando alguns exemplos, mas são muitos, eu acho que vários daquela época fizeram fazem sucesso até hoje. Fazer o sucesso que eu digo, é assim, todo mundo conhece, quem hoje em dia eu nunca ouviu falar em um nu no no Freddie Mercury? Quem eu te quem hoje em dia nunca viu falar no Bom Jovi? Mesmo que hoje em dia eles nem tenham essa muitos estão, né, retomando ali. Eles se reuniram com a as bandas, estão retomando o as a a as turnês, né, então, assim, voltando, né, porque
Uhum. As turnê Guns N’ Roses andou fazendo show ultimamente, o pessoal até no Brasil comentaram muito da voz dele, né, que já não era mais aquela coisa, que é difícil, né, também você você passar pelo tempo e manter aquele agudo que ele fazia, né, por exemplo, é.
É. Inclusive no Brasil, né? Fez sucesso, é. É, é. Sim. Pois é, pois é. Mas, então, eh, mas, por exemplo, quem é da época pode ser que hoje em dia eles nem façam tanto sucesso, mas quem é da época se identifica se identifica com as músicas daquela época. Então, por exemplo, para mim, eu não ligo muito se ele não se ele não consegue alcançar, eu fico com dó, né, porque realmente exige muito da voz, mas e eu continuo gostando dele, entendeu? Eu continuo gostando da performance. Eu continuo gostando dessa dessa dessa química que ele tem, né? É, é, então eu acabo voltando lá para o passado. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, né, que faz a gente que torna aquele momento ali especial, independente dele não estar cantando tão bem assim.
Sim. Da figura também, né? É. Eu queria saber se você acha que é uma ass uma atitude, assim, claro que você tem aí a corroboração do seu filho, né, que é um um jovem, né, um adolescente que acha que você tem razão. Mas você acha, pra você, será que você tem alguma atitude, assim, saudosista? Eu pergunto, porque, às vezes, eu também falo, ah, eu acho que alguns artistas, até esses americanos dos anos 60, anos 70, pra mim são tão bons. Será que essa é uma atitude saudosista, um sentimento saudosista, nostálgico?
Enfim, hum. Uhum. É, é. Uhum. É. Ah, nossa, com certeza, né, porque, eh, você a tem tudo bem que a gente tem lembranças da de coisas ruins também do que aconteceu da gente crescendo. Mas eu acho que a música, você, eh, você procura a música que te traz sentimentos, eh, legais, sentimentos de de de esse saudosismo mesmo, ou seja, como você era quando você era adolescente, né, enfim. Co a co a com a sua vida, até porque a gente compara, a gente fala, nossa, a gente era feliz e não sabia, né, porque tudo que a gente precisava se preocupar era em estudar, né, e passar de ano, <laughs> passar de ano. Uhum.
Uhum. Sei. Aham. É. Sim, ir para a escola, é verdade, e t e tem algum momento, assim, d desses artistas que você acha que, assim, que você lembra especificamente de tá ouvindo, você estava, sei lá, no colegial e aí tocava certa música, todo mundo sabia cantar.
Uhum. Uhum. Olha, eh, as músicas que eu gostava, todo mundo gostava e naquela época a gente não tinha como saber as letras, a gente não falava nem inglês. Então, a gente fi cantava do jeito que achava que era, né, ficava ali, gravava da rádio, tentava tirar a letra de acordo com o que você ouvia, né, enfim, mas e a gente cantava, até hoje e eu acho tão engraçado que hoje eu falo inglês e eu ainda canto essas algumas das músicas erradas, porque foi assim que eu aprendi, né. Eh, tudo bem que eu já sei como que é o certo, mas eu go eu acabo, na hora de você estar ali cantando, empolgada, sabe, acaba vindo aquele, eh, o do jeito que você fazia, mas por exemplo né.
Aham. <laughs> Sim. É, verdade. Não, eu sei muito até o a até o outro dia estava cantando uma música, que não sei se você vai lembrar, que é "Don't You Forget About Me", que era uma música muito eu até hoje eu não sei o que que ele fala numa parte da música, <laughs> porque, apesar de também falar inglês hoje, eu canto do jeito que eu cantava na época. <laughs>
Aham. Double you, não é Double you? Não é, é e fica e fica, é fi É como se aquilo fizesse parte daquela daquele momento, né, e não dá pra mudar, porque senão já e desconfigura tudo. Mas, por exemplo, o Queen, eu lembro, porque assim, como que eu fiquei sa como que eu conheci o Queen e foi dali que eu me apaixonei pelo Queen, né, foi no Rock in Rio de mil novecentos e oitenta e cinco que ele fo foi o primeiro Não, eu não estava exatamente, eu tinha eu tinha só 10 anos, mas eu queria, não sei porque que eu queria ter na eu nem morava no Rio de Janeiro, nem morava perto, eu morava assim 1.000 era tipo 1.500 quilômetros que eu estava do do Rio, mas eu assim. Eu não sei se é por causa que eu nunca tinha visto um show tão grande, dá uma coisa assim tão, né parecia que era aquilo ali era gigante, era um mar de pessoas que eu nunca tinha visto. Eu era eu era de uma cidadezinha muito pequenininha no Mato Grosso do Sul. Mas a e quando eu vi a música, quando eu vi a a a, né, que passou na na televisão ali trechos dele se apresentando, inclusive ele, o o, né, o Freddie Mercury, o próprio Guns N’ Roses também.
É. <laughs> Como. Hum. Uhum. Olha, você estava lá. Ah, não. Ah. Mas era o máximo. Uhum. Sim. Ah, olha só. Aham. No palco, né. Sim.
Eu assim, uau! Que música diferente, que música legal, mas olha pra você ver hoje em dia, né, se eu descubro um a um artista nova novo e nossa, eu imediatamente, eu vou querer saber dele. Vou entrar no Spotify, procurar músicas dele. Mas naquela época você tinha que esperar as coisas acontecerem, né. A a o que o que a mídia te trazia, né, em, assim, você ficava ali aguardando. E aquilo era demais, porque aí eu dei a primeira vez que eu procurei saber do Queen, eu comprei um eu lembro que eu comprei, era um um cassete que vinha vários vários estilos, várias músicas, né, não tinha só do Queen. Mas
Uhum. É. Sim. <laughs> Sei, sei que aí eles faziam uma uma uma um pot-pourri, né, juntavam uma coletânea, exatamente, e e e aquilo que você falou, aquilo me levou direto pro baú também da da infância, da adolescência, que é a coisa do cassete de você ficar voltando pra você ouvir a letra e anotar no caderno, né. Olha, peguei essa parte da música, <chuckles> essa outra parte, vou ter que voltar de novo e pedir ajuda de alguém pra ver se a gente consegue saber. <chuckles>
Uma coletânea. É. De vários artistas. É, é. Exato. Exato, era. Eu sou dessa época também, <laughs> eu sou dessa época também, então assim uhum.
<laughs> E os clipes, hein. Você lembra de que que era como era difícil ter vídeoclipe nessa época não existia praticamente, né.
Sim, não, não. E daí ve e o videoclipe que eu lembro, na verdade, veio na década de 90. Então, assim, de 85, eu não lembro, né, de ter visto ali algum videoclipe, mas, por exemplo, e o que me e o que eu gostava é que, hã, o o aqueles artistas, como eu disse, eles precisavam manter ali aquele mesmo estilo, aquele mesmo, né, manter o tom ali das músicas pra que eles conseguissem pra que eles con continuassem fazendo sucesso, né. E era muito legal, porque, de novo, eles todas todas as músicas que eles lançavam, pra minha opinião, como eu disse aí os 3, né, sempre todas viralizavam, viralizavam naquela época, enfim, todas ficavam famosas em algum em algum momento, ou seja, numa no novela, seja nas rádios, mas não tinha uma, né, que você falava assim: “Ah, e eu não gostei dessa música.”
Uhum. Aham. Sim. É, é verdade. Aham. É. Uhum. Essa não foi, não pegou muito bem, né. É incrível.
É eu de desses artistas, não.
E eu acho que você tá, você tem razão, porque é isso, era uma era uma discografia, né, não era essa coisa de ser 1 hit, né, um faz sucesso com 1 música, né? Agora, vamos falar de referências brasileiras, que que vo que que você que que você se lembra dessa época que marcou você também?
Uhum. É. É. Uhum. Olha só que coisa, né. A a época, nessa mesma época, inclusive, foi o RPM, e sabe, o Paulo Ricardo, eh, o Olhar quarenta e três, sabe, eh, eu eu, nossa, como eu gostava, mas é porque também eu achava que ele seguia essa linha, sabe, de vo ele a o o o conjunto, né, seguir essa linha de de você fidelizar seu público, então mantinha ali o mesmo, o mesmo estilo, então era muito fácil, o próprio, na época olha, pra você ver, o RPM, eu acho que ainda é uma das poucas bandas daquela época que eu que que assim as pessoas hoje conhecem. Acho que talvez por causa do Big Brother também, que eles, né, faziam a o do Brasil, a o Big Brother, eles faziam a a introdução, né, do do show, é.
Eh. Ah, verdade, nossa. Uhum. Com certeza. Também faziam. É a trilha, né, o show e e o e o Cazuza, que também era mais ou menos dessa, eh, Barão Barão Vermelho, não era? Não sei se também faz parte da sua e
Uhum, uhum. Pois é. Eh, não, o Cazuza, eu eu não não não me identifiquei muito. Eu a eu acho que eu era muito criança ainda, né. Quando
Não. Ah, tá. É porque são contemporâneos, né?
É sim, sim, não, Cazuza é Cazuza, o próprio agora que tá voltando, o o Ney Matogrosso também, né. Isso aí faz realmente, ma faz parte da história, né, do Brasil, né. É assim, brasileiro que é brasileiro, conhece Cazuza, conhece, eh eh, como é que é? O Ney Matogrosso. Eu gostava também de Legião, mas aí Legião já era quando eu já estava nos anos 90, sabe, já era mais mais, já tinha mais idade, amava as letras, que é isso que eu sinto falta hoje em dia, sabe, das letras das músicas, que você não vê isso nas músicas mais hoje em dia, é só um batidão, é só não tô dizendo que não tem, eh, assim, músicas legais hoje em dia, porque eu encontro algumas assim muito boas, né.
Sim, sim. O Ney. Sim. Uhum. Sim, tem claro.
Mas eh mas eh aquela história, sabe aquela letra que a tinha por trás da da das que tinha nas nas músicas. Eu sinto falta hoje em dia.
É, e e principalmente, o você falou do Legião. O Renato Russo era muito muito genial nesse sentido, né? De produzir umas letras que não só traduziam ali a a a a a a a identidade de das pessoas jovens, mas também o momento do país, né?
Uhum. É. Nossa, demais, né, e todo mundo sabia de de de assim é. Era como se fosse assim o nosso jornal de política, inclusive, né? É, é.
É, é verdade, era super político, sem sem ser chato, né? Sem s ter aquela conotação assim de: "Olha, estamos, eh, fazendo" É, é exato.
Era. Sim, isso. É. Sem tomar partido. Não tomava partido. Eles ficavam ali. Eles falavam do da situação, independente de quem estava no governo na época, era a situação que o bai que o país estava vivendo. O próprio Cazuza também, né? Tinha um pouco disso e isso é legal, porque e e e isso também é uma coisa que eu acho falta hoje em dia nos nos per na nos artistas, sabe, eles tomam muito partido. Então eles acabam Eu já vi muitos aí na internet, perdendo assim público, perdendo, sabe, é uma carreira, jogando no lixo, uma carreira, porque é o próprio Ira mesmo porque foi tomar partido, sabe, de uma partido político. Então eu acho que isso não que artista é artista, vida pessoal é vida pessoal. Você não deve trazer isso para o palco.
Uhum. Sim. É É verdade. Isso que eu ia te perguntar, é você acha que influencia você continuar gostando ou não de um artista. Se você fica sabendo um pouco mais sobre as opiniões dele, com, assim, com coisas fora da do universo artístico.
Uhum. Uhum. Olha, eu eu não sei te dizer é se eu mudaria, né? De de opinião só pelos do dos artistas eh, pelos assim, sobre os artistas que eu sempre gostei, porque parece que por alguma sorte, eles gostam das mesmas coisas, ou porque talvez eles não tomem partido. Então eu não sei realmente o que acontece assim. Mas eh, então eu não sei se eu se eu, ah, deixaria de de gostar. Mas olha, eu te dou um exemplo sim, talvez sim, sabe, porque, por exemplo, eu gostava muito da Taylor Swift.
Uhum. Sim. Sei.
Sabe, eu acho que da da das das cantoras gostava. Pois é, então e eu acho que justamente por conta desse posicionamento dela, sabe, ela, eh, eu acho que ela acabou se perdendo ali um pouco, assim. Eu gostava muito de quando ela não ligava pra fama que ela estava fazendo. Mas agora eu percebo que ela eu, né, isso é a minha opinião, que ela já virou muito assim, já gos já gosta disso da fa da fama, você entendeu, de uma forma diferente. É.
Gostava, não gosta mais? <chuckles> Hum. Sim, sim, sim. Entendi. Eu acho que é uma visão interessante, porque a gente a gente também acho que existe uma demanda muito grande dos artistas terem que se pronunciar, porque eles são uma plataforma, né, mas eu acho que causa isso que você falou, né. Às vezes, as pessoas não querem saber, às vezes, as pessoas só querem, eh, continuar ouvindo a música deles, né, a produção, o conteúdo, né. E e achei muito legal e entender um pouco da sua identidade musical através dos anos e dessa época e mais ainda que o seu filho concorda com você. Obrigada por ter compartilhado aqui.
Uhum. Sim. Curtir a música ali, é. É, exato. Uhum. Imagina eu que agradeço a oportunidade, viu, até uma próxima.
Até.